Ừm, ừm. Xem mấy cái giải chạy, đúng không? Ờ, thì bản thân mình là cũng có 1 lần là tham gia một cuộc thi, ơ, bán marathon rồi. À, mình thấy là ồ, cuộc thi đấy cũng rất là hay. Tại vì ở cái cuộc thi đó thì mình được, gọi là, <tsk> giao tiếp và gặp những cái người, gọi là, cùng cái sở thích, ơ, chạy bộ với mình ấy. Đó, thì đúng là trải nghiệm đúng rồi, một trải nghiệm rất là hay, gọi là, mình được kết nối với, ơ, những cái cá nhân và những cái, ơ, hội nhóm khác ấy. Đó. Và và mình thì đôi khi đôi khi mình cũng theo dõi mấy cái giải chạy, ờ, marathon ở trong nước này, mấy cái giải chạy mà do những cái ngân hàng, kiểu, VPBank hay là Sacombank, người ta đứng ra, người ta, <tsk> ờ, tài trợ ấy. Đó. Ơ, ơ, mình mình nghĩ là những cái hoạt động, kiểu, ờ, <tsk> ờ, tổ chức như thế nó rất là hay. Đó, đó.
Ừ. Ồ. Ừm, đúng rồi. Gặp những người cùng sở thích, đúng không? Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Còn mình thì thi thoảng mình cũng xem những cái giải đấu thể hình ấy, và nổi tiếng nhất là giải Olympia ấy, của, ờ, của Mỹ. Nhưng mà mình xem, thật ra mình xem để giải trí thôi, mình xem để <tsk> mlem mlem thôi. Chứ còn thật ra là để mà nói mình phấn đấu một cơ thể như thế thì thật sự là không thể. Bởi vì bản chất mình đi tập ấy, mình đi tập cho khỏe, <tsk> đúng không? Chứ còn mình không phải đi tập là mình để xây dựng, ờ, cơ bắp, múi miếc để mình đi thi, thì đấy không phải. Nên là mình xem chỉ để, gọi là, giải trí và xem để, ờ, tiếp tục phấn đấu thôi.
Còn bạn thì sao? Ừm. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Tức là, kiểu, xem, mình giữ một cái tâm thế rất là thoải mái, đúng không? Đó chính là việc người ta xem để giải trí này, xem để lấy một cái nguồn, ờ, động lực này. Đúng rồi, đấy.
Ừm. Xem để tạo động lực ạ. Ừ, hình như cái cái mục đích chính của mình xem để tạo động lực của mình đi tập á. Bình thường mình đang, kiểu, ờm, <tsk> mình kiểu hôm nay uầy, mệt vãi chưởng, không muốn đi tập luôn. Thế là mình bật TV lên, mình: "Uầy, <tsk> làm sao để có, kiểu, cái quả ngực đẹp như này nhỉ?" Đấy, thế mình lại xách mông đi tập. Đấy, <chuckles> kiểu nó tạo động lực cho mình.
Đấy, đấy, đấy. Mình mình hiểu. Ừm. Đấy, ờ, rất rất là giống mình, rất là giống mình. Khi mà mình xem, kiểu, TV này, xem người ta chạy bộ này, thế là chân mình cũng cảm thấy rất là rất là, gọi là, à, thèm ấy, rất là cuồng ấy, là, ờ, nghĩ là sau sau khi xem xong là phải chạy chạy bộ ngay. Đấy, ờ, mình nghĩ là cái việc mà mình xem người khác, ơ, gọi là, <tsk> thi đấu này, xem người khác tập tành này, nó cũng khiến cho mình build up, xây dựng lên một cái động lực, ừm, một cái, ơ, gọi là, niềm cảm xúc rất rất là mạnh, đúng không? Uầy.
Cuồng, đúng hông? Ừ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, nó sẽ tạo động lực cho mình đấy. Ừm. Thế trong quá trình bạn chạy bộ ấy, thì bạn có cái kỷ niệm nào mà vui, mà đáng nhớ với bạn không?.
Ừm.